हर किसी के हाथ में आजकल स्मार्टफ़ोन है अब चाहे वो एंड्रॉइड हो या आईओएस। और उसमें भी अगर आप देखेंगे ना तो हाथ में, फ़ोन में हमेशा सोशल मीडिया ही ज़्यादा खुला रहता है। उम्म, तो हम ना आपसे ये जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया जो है और किस तरह के उसके जो कंटेंट हैं, वो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा असर करते हैं और आपके मूड को भी बदल देते हैं?
हाँ देखिए, होता ही है अब आजकल सोशल मीडिया पे तो सभी हैं और मैं भी मतलब इंस्टाग्राम भी चलाती हूँ, फेसबुक भी चलाती हूँ, कुछ लोग तो ऐसे हैं फेसबुक बंद करते हैं तो सिर्फ इंस्टाग्राम, मैं तो दोनों चलाती हूँ। और हाँ और देखिए मूड मूड तो देखिए कभी-कभी मेरा बदलता है। खैर अभी मैंने अ, इसको थोड़ा ज्या कम गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। पर शुरुआती तौर पे जब मैं जैसे कॉलेज में थी ना, तब तो अ, सोशल मीडिया देख के मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी बड़ी फीकी-सी है। <chuckles> हुँ, हाँ, क्योंकि फिर ऐसा होता था कि सब घूमने-फिरने की फ़ोटो डाल रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं अ, किसी दोस्त की तो मतलब जैसे कॉलेज खत्म हुआ, फिर शादी-वादी भी हो गई, तो मुझे लग रहा था मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं कुछ भी हो रहा है? क्यों मैं ये सब नहीं कर रही हूँ? मतलब द ऐसा लगता था कि कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गई ज़िंदगी में। ऐसी मतलब कहीं न कहीं हाँ, भावना आती थी कभी-कभी और उसकी वजह से अ, अजीब-सा महसूस होता था, चिंता-सी भी लगती थी कि कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। खैर मैं भी एक अच्छी नौकरी मेरी लग गई थी विदेशी कंपनी में और वहाँ काम वगैरह कर रही थी मैं और अ, काफ़ी सपना था सभी लोगों का कि वहाँ पे उनको नौकरी मिले। पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो वेकेशन करने जा ही नहीं रही हूँ, ये लोग तो कहाँ-कहाँ नहीं घूमने जा रहे। तो देखिए अ, मतलब मैं कहूँगी कि थोड़ा-सा नकारात्मक सा असर मेरे दिमाग में पड़ा था।
हाँ। <laughs> अच्छा। हाँ। ओह! ऐसा हुँ। <chuckles> हुँ। अच्छा। जी। हुँ, मतलब ये नकारात्मक असर था सोशल मीडिया देखने के बाद। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुछ देखकर आपको बड़ा सकारात्मक भी महसूस हुआ हो?
हाँ, देखिए, बिल्कुल जैसे कि अ, लिंक्डइन अ, एक मतलब एक ऐप है जो हम इस्तेमाल करते हैं काफ़ी। अ, उसपे जैसे कि अलग-अलग लोग जो मतलब नौकरी-पेशे में हैं या व्यवसाय में भी हैं, काफ़ी लोग अपनी प्रोफ़ाइल वहाँ बनाते हैं और वहाँ से ना, मुझे जानकारी बहुत बढ़िया मिलती है। अ, कि कुछ लोग हैं जो कि जो जिन कंपनियों में मैं काम आगे करना चाहती हूँ, उनके भी लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो उनसे कुछ पूछना है, कुछ प्रश्न का उत्तर है या फिर कई बार वो लोग अपने जो फ़ीड हैं, उसमें काफ़ी अलग-अलग ऐसी पोस्ट डालते हैं लिख के जि जो कि बहुत थोड़ा जानकारी देती है अलग-अलग क्षेत्रों के बारे में या फिर अपने करियर को कैसे बढ़ाएँ आगे। क्या इंटरव्यू में कैसे बातचीत वगैरह करें या फिर कुछ नया जो चल रहा हो बाज़ार में, तो अ, ये सब वो लोग काफ़ी बताते हैं। तो वो देख के मुझे अच्छा लगता है कि कहीं न कहीं मुझे फ़ोन इस्तेमाल करके भी एक कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, जो कि मुझे वैसे तो नहीं उतना मिल पाता और मैं उन लोगों से जुड़ भी पाती हूँ वरना म मुश्किल हो जाता है। अगर कोई गूगल में काम कर रहा है कोई व्यक्ति, तो मैं उ उससे उस प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा जुड़ सकती हूँ, बातचीत कर सकती हूँ, पूछ सकती हूँ कि तुम्हारा काम कैसा है। क्या-क्या उसमें अ, कौशल या ज्ञान की ज़रूरत है उस नौकरी को पाने के लिए। तो उस मामले में देखिए सोशल मीडिया का तो कोई तोड़ नहीं है।
हाँ। जी। हाँ। जी। बिल्कुल, ऐसा तो है ही। लेकिन चूँकि देखिए, ये तो ब काफ़ी इन्फ़ॉर्मेशन या इन्फ़ॉर्मेटिव कह लीजिए आप उस तरीके से यूज़ कर रही थी उसको, है ना? तो आपको वो सकारात्मक अ अ, कह लीजिए कि असर दे रहा था। लेकिन और भी कुछ कंटेंट्स होते हैं अलग-अलग तरीके के जो आपको सकारात्मकता देते हैं सोशल मीडिया पे?
हुँ, हुँ। देखिए और तो मुझे कोई ऐसे अ, चीज़ लगती नहीं है जो कि मुझे इतना अच्छा-सा महसूस कराए बट हाँ, कभी-कभी जैसे कि वो नहीं होते हैं अ, इंस्टाग्राम पे जो रील्स जो कुछ एक अच्छे होते हैं। सारे रील्स नहीं बोलूँगी, पर जिनमें अच्छे-अच्छे गाने का इस्तेमाल किया जाता है तो वो देख के पता नहीं ऐसे लगता है कि मनोरंजन-सा हो रहा है और हाँ, वो म मतलब मज़ेदार से लगते हैं। जैसे कि मुझे वैसे कपड़ों का बड़ा शौक है, जो सुंदर-सुंदर इंडियन जो भारतीय जो साड़ीज़ आती हैं या फिर शादी में जो कपड़े पहने जाते हैं ना? अ, क्योंकि मज़ा आता है मुझे वो सब देखने में तो वो इंस्टाग्राम पे देखने में उनको देख के अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, नई-नई चीज़ें आ रही हैं, उसको ट्राई कर सकते हैं। अ, देख सकते हैं और और वो चीज़ अच्छी लगती है मुझे।
हाँ। अच्छा। हाँ, ये अच्छी बात है। मतलब कहीं न कहीं कुछ प्रेरित करने वाली चीज़ें ही आप देखती हैं, समझती हैं। है ना? लेकिन ये जो कॉमेडी वाले अ, कह लीजिए कि वो आते हैं, वीडियोज़ आते हैं, बड़े मज़ाकिया से होते हैं। कुछ क्षेत्रीय भाषण वाली भी आते हैं, न्यूज़ भी आती है। और कुछ-कुछ लोग तो रेस्टोरॉ या फिर आपकी जगह या जो घूमने वाली जगहें होती हैं। उनके बारे में भी काफ़ी अच्छी बातें बता रहे होते हैं। वो आपके मूड पे कैसे असर डालती हैं?
हुँ, हुँ। हुँ, बिल्कुल। हाँ, देखिए जैसे कि अ, जो न्यूज़ वग़ैरह आती है, वो तो मैं कम ही देखती हूँ क्योंकि न्यूज़ ना वो लोग बहुत ही ऐसे बढ़ा-चढ़ा के बताते हैं छोटी-छोटी बातों को और कोशिश भी वो लोग ये करते हैं कि उनके व्यूज़ बढ़े। तो अ, जो बेकार-बेकार न्यूज़ हैं जो किसी की भी मतलब अ, काम की नहीं है उनको भी ऐसे दिखाएँगे जिससे पता नहीं क्या हो गया। तो मुझे लगता है कि मैं तो अपना समय व्यर्थ ही कर रही हूँ न्यूज़ देख के तो मैं न्यूज़ तो बिल्कुल ही नहीं देखती। मेरे घर पे भी कभी-कभी टीवी पे चलती रहती है मैं उसको भी मतलब नज़रअंदाज़ करने की बहुत कोशिश करती हूँ। और देखिए रही बात इस कंटेंट के से घूमने-फिरने वाला कंटेंट ये तो बढ़िया होता है मतलब देख के मज़े से आते हैं। पर कुछ-कुछ ना रील्स वो लोग ना इतनी ज़्यादा वैसे ही डाल देते हैं कि अ, मतलब 1-2 रील्स मैंने देखी थी कि कहीं पे चॉकलेट गोलगप्पा मिल रहा है, चॉकलेट मैगी मिल रही है ये सब देख के ना ऐसा लगता है कि मतलब अ, कुछ भी बना रहे हैं लोग मतलब स्ट्रीट फूड का जो असली मज़ा है वो कहीं न कहीं चला-सा गया है। वायरल होने के चक्कर में कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं। तो वो मुझे मज़ा नहीं आता फिर देखने में। मैं फ मैंने अब खाने की जो वीडियोज़ वग़ैरह हैं, वो देखना बहुत ही कम कर दिया है और वो इंस्टाग्राम पे तो देखिए जो हम देखते हैं वही वो दिखाता भी रहता है हमको। तो अ, वो हट गया है अब मेरा। पर हाँ कुछ घूमने-फिरने की जो आती है ना जैसे पहाड़ों पे कि ये जगह आप जाएँ, ये जगह एक्सप्लोर करें, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है उत्तराखंड वग़ैरह की जो अच्छी-अच्छी वीडियोज़ होती हैं, वो सुकून सा देती हैं। देखने में भी उन्हें बहुत मज़ा आता है।
<chuckles> हाँ। <chuckles> हाँ। हाँ। हुँ, हुँ। जी। बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है कि आप काफ़ी कह लीजिए कि प्रेरणादायक, सकारात्मक और अ, इन्फॉर्मेशन देने वाले ही कंटेंट को ज़्यादा पसंद करती हैं सोशल मीडिया पे। तो इतना तो कह सकते हैं कि मूड आप पहले से ही तय करके रखती हैं कि मुझे सकारात्मक सोचना है नकारात्मक सोचना ही नहीं है। पर कभी ऐसा भी होता है क्या कि अ, मतलब समय के हिसाब से मतलब जब आप ऑफ़िस पे हो या आप कहीं ड्राइव कर रही हो या आप बस बैठी हो कहीं वेट कर रही हो किसी का या रात में सोते वक़्त आप बस स्क्रॉल कर रही हैं, तो ये जो समय का पहर होता है ना उसके हिसाब से भी क्या आपका मूड अ, जो है वो बदलता है या आपकी जो चॉइसेस हैं देखने की जो अ, कह लीजिए पसंद है वो बदलती है क्या?
हुँ, हुँ। हाँ। हाँ, देखिए जैसे कि जब मैं कार्यालय में होती हूँ तब तो ख़ैर इतना समय मिलता नहीं है कि फ़ोन वग़ैरह इतना देख पाऊँ या सोशल मीडिया चेक कर पाऊँ। पर ब्रेक में जैसे कि थोड़ा बहुत, किसी से बातचीत करने का मन करा है थोड़ा ल मतलब ब्रेक हुआ लंच का या कुछ भी तो, मैं क्या है अपने घरवालों को जैसे कि कॉल वग़ैरह कर लेती हूँ, वीडियो कॉल या फिर जो अपने परिवार वाले हैं अ, या फिर जो मेरे जो दोस्त भी है ना कुछ जिनसे बात हो नहीं पाती है या फिर उनको उस वो मतलब विदेश में रहते हैं तो हमारा और उनका काफ़ी जो समय है वो अलग-अलग है तो उनको वीडियो कॉल वग़ैरह कर लेती हूँ मैं। तो देखिए सोशल मीडिया का ये तो बहुत फ़ायदा होता है मुझे कि जो मैं अपने मतलब घर वाले हैं जो मेरे परिवार वाले हैं जो इधर-उधर रह रहे हैं अलग-अलग शहरों में देशों में, उनसे मैं जुड़ाव रख पाती हूँ वरना तो देखिए कहाँ ही बातचीत हो पाएगी, कहाँ ही हम एक-दूसरे का चेहरा देख पाएँगे। तो ये तो देखिए बहुत होता है और ड्राइविंग करते समय भी बिल्कुल मतलब मैं देखती नहीं हूँ फ़ोन क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ठोक ना दूँ गाड़ी-वाड़ी कुछ। तो, बिल्कुल द मतलब उस समय तो मैं गाने ही सुनती हूँ, सोशल मीडिया का तो प्रयोग बिल्कुल नहीं होता उस समय।
हुँ। हुँ। <chuckles> अच्छा। बहुत अच्छी बात है ये तो अ, पर ये बताइए कि जैसे आपने शुरू में भी कहा था कि कभी-कभी होता है ना कि हमें बड़ा उम, अ, नकारात्मक-सा भी महसूस होता है तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने अपने रिश्तेदारों की या फिर आपने अ, कह लीजिए कि अ, कोई शादी समारोह की कुछ फ़ोटोज़, कुछ वीडियोज़, मतलब ऐसे लोग जिनको आप जानती हैं, उनके स्टेटस देख लिए हों या उनके रील हों और फिर वो आपके ऊपर किसी तरीके का दबाव डाल रही हों कि अरे! इसने ये क्यों पहना मतलब कुछ भी, किसी भी तरह का दबाव?
हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, देखिए ऐसा कभी-कभी हो जाता है कि अ, जब मेरी एक कज़िन की शादी थी, तो मैं जा नहीं पाई थी पर मैं अ, किसी कारणवश हाँ, मेरी नौकरी से मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी उस समय, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जाना है, मन बहुत था पर जा नहीं पाई और फिर जब सबने उसकी शादी की फ़ोटोज़, वीडियोज़ और ये सब डाली ना, खूब एन्जॉय कर रहे थे वो लोग, खूब मज़े कर रहे थे वहाँ पे, खूब नाच रहे थे, गा रहे थे, सुंदर-सुंदर सब तैयार होके आए थे, तब मुझे इतना, वो बोलते नहीं है फ़ोमो <chuckles>
हुँ, हुँ। <chuckles>
पर ये क्या है यार, मैं तो बस काम ही कर रही हूँ, मैं मेरी कोई ज़िंदगी है क्या ये और लोग इतने मज़े कर रहे हैं, मेरा भी तो हक़ बनता है, क्या है नौकरी, छोड़ दो <chuckles> ये सब लगता था मुझको, पर बट देखिए फिर ये तो फिर एक उम, दो 1-2 दिन ही लगता है ऐसा, उसके बाद तो देखिए सब नॉर्मल हो गया था, फिर एक और बार मुझे लगा था जैसे कि अ, हाल ही में मेरी एक दोस्त मतलब दोस्त ज़्यादा अच्छी दोस्त नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना, हाय-हेलो वाली, वो है। तो उसने मतलब वो गई हुई थी कहीं पे, तो उसने बड़ी बढ़िया-बढ़िया वहाँ की फ़ोटो डाले हुए थे और मतलब मुझे ऐसी बीचेज़ वाली जगह बहुत पसंद हैं शायद हाँ, उसके गोवा के फ़ोटोज़ थे वो और मुझे लाईक देख के लग रहा था, यार मुझे भी जाना है, क्यों मैं समय नहीं निकाल पा रही हूँ तो देखिए ये सब ना उस समय ही महसूस होता है जब आप देख रहे होते हैं और आपकी ज़िंदगी आपको लगती है बड़ी फ़ीकी-फ़ीकी सी है और दूसरों की बड़ी रंग-बिरंगी सी है, पर फिर बाद में ठीक हो जाता है सब। <chuckles>
हाँ। हुँ। हाँ। अरे वाह! हुँ। पर आपने ये भी कहा ना कि जैसे सोशल मीडिया जो है ना, बढ़ा-चढ़ाकर बहुत दिखाता है चीज़ों को। तो आपको अ, मतलब कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अ, आप किसी करीबी व्यक्ति को मतलब जानते हैं आप उस व्यक्ति को, पर फिर भी उसने ना बहुत बढ़ा-चढ़ा के चीज़ें डाली हैं, फिर आपको बड़ा गुस्सा आ रहा हो, चिढ़ हो रही हो उसके ऊपर?
हुँ। हाँ, देखिए ये तो है ही, ये तो सोशल मीडिया की मैं बोलूँगी सच्चाई है कि लोग सच्चा त दिखाते ही नहीं हैं अपने आप को अब अ, किसी ने कुछ किया भी है अब ए एक बार तो मैंने यही देखा था एक सेलिब्रिटी अ, मतलब बोलूँगी एक वो कॉन्टेंट क्रिएटर है दरअसल। अ, मालविका सीतलानी उसका नाम है और काफ़ी मशहूर वो अपना मेकअप वगैरह का दिखाती है, काफ़ी मशहूर है। अब वो इतना अच्छा-अच्छा दिखाती थी अपने पार्टनर के साथ कि देखो, हम तो अब यहाँ घूमने जा रहे हैं, अब हम ये खा रहे हैं, अब हम देखो कितनी मस्ती से रह रहे हैं। फिर उसने ये भी दिखाया कि कैसे उसके जो उसका जो पति था, उसने उसको इतने सारे महँगे-महँगे तोहफ़े दिए। वो सब खोल के उसने एक वीडियो बनाया था उसका और बस उसके 2 महीने और उनकी हाल ही में शादी हुई और 2-3 महीने बाद ही उनका मतलब वो हो गया। उनका अ, अलग हो गया सब कुछ कानूनी तौर से, डिवोर्स हो गया। तो मैंने कहा, "अरे! ये तो कुछ और ही दिखा रही थी और अब ये क्या हो गया अचानक से?" तो अ, बहुत हाइप करके लोग दिखाते हैं, असलियत में बहुत दिक्कतें हुई होंगी उनकी, जो कि उसने कभी नहीं दिखाई। अंदर ही अंदर कुछ ऐसी बातें चल रही होंगी, कुछ गलतफ़हमियाँ हो रही होंगी जो कभी हमारे सामने नहीं आईं। हमने सिर्फ़ वो एक अच्छी-अच्छी चीज़ें देखी, वो तोहफ़े वो घूमना-फिरना, अच्छा खाना-पीना, पर जो पीछे चल रहा था, वो नहीं देखा। तो देखिए, ये सेलिब्रिटी की तो मैंने ए काफ़ी मतलब इन्फ्लुएंसर है ये। इसका तो मैंने काफ़ी चीज़ और ये मैंने और भी लोगों के साथ देखी कि उ उ 2 महीने पहले अच्छे-अच्छे पोस्ट डाल रहे हैं और उसके बाद अचानक से डिवोर्स हो गया। मतलब जो मेरे अ, दूर में भी, परिवार में दूर-दूर के भी जो लोग हैं, उनमें भी।
हुँ। जी। हाँ। अच्छा। उहुँ, कुल। बिल्कुल। जी।
बिल्कुल।
अच्छा, और कभी ऐसा हुआ है कि अम, मतलब आपका सोशल मीडिया जो है, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो या दूसरे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो हों, उसको देखकर किसी और का मूड बदल गया हो, कभी ऐसा हुआ है?
अ, देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि, किसी और का मूड बदला होगा कि नहीं मेरा सोशल मीडिया देखकर। अ, पर जैसे कि इन लोगों के पास कमेंट्स वग़ैरह आते हैं कि जैसे कि मैं कुछ डालती हूँ ना अच्छा-सा, जैसे फ़ोटो कहीं पहाड़ों की या घूमने की तो लोग बोलते हैं, "अरे! अकेले-अकेले घूमने चली गई। तू बड़ा घूम रही है आजकल।" <chuckles> मैंने कहा, "मैं कहाँ घूम रही हूँ, मैं तो अभी कुछ डाला है।" तो मुझे लगता है शायद लोगों को थोड़ी-सी जलन-सी होती होगी, कि ये तो अकेले-अकेले ही घू घूम रही है, बहुत घूम रही है। देखिए, हर किसी को ऐसा ही लगता है। मेको लगता है ये इंसान का ना आजकल स्वभाव ही बन गया है। वो चाहे खुद कितना भी अच्छा कर रहे हों, दूसरे को देखते हैं ना कि वो ये कर रहा है तो उससे ज़रूर बोलेंगे, "अकेले-अकेले बहुत चल रहा है।" मुझे तो कभी-कभी ये डर लगता है कि बस नज़र ना लग जाए। होता है ना कि अ, ज़्यादा डालने से कभी-कभी लोग बोलते हैं कि नज़र लग जाती है कुछ लोगों की, पर म मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा, "मेरा मन है, 1 ही मेरा जीवन है। अब मुझे जो करना है, जो डालना है मैं डाल दूँगी।" <chuckles> ऐसा है।
हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। बिल्कुल। हाँ। हुँ, मतलब आप पोस्ट करते रहते हो, लेकिन कभी ऐसा होता है कि मतलब आपका मूड खराब है तो फिर आप उम, कुछ छोटे-छोटे कदम आज़माते हो जैसे कि आप अपनी स्टेटस हटा देते हो या फिर आपके जो फ़ीड्स हैं उनको बंद कर देते हो, नोटिफिकेशंस को बंद कर देते हो, या फिर कह लीजिए कि डिजिटल डिटॉक्स, ऐसा भी करते हो कुछ?
हाँ देखिए अ, ये तो नहीं करती मैं कि स्टेटस ही न डालूँ या फिर फ़ोटो नहीं डालूँ या ऐसा कुछ अ, ये सब तो नहीं करती मुझे पता नहीं क्यों सही नहीं लगता पर हाँ, डिजिटल डिटॉक्स बिल्कुल करती हूँ। जैसे कि अ, कई बार परीक्षाएँ भी आने वाली होती थी पहले की बात अगर बताऊँ तो और अभी भी अगर ऐसा लगता है कि बहुत इस्तेमाल कर रही हूँ, तो अपना मैं इंस्टाग्राम उ उड़ा देती हूँ फ़ोन से, मुझे लगता है छोड़ो अभी एक दो मह महीने के लिए नहीं करना है। और थोड़े मैंने अपने अब फ़ोन से अ, दूर रह के और चीज़ों में अपना दिमाग लगाना शुरू किया है, अब भले ही वो मेरा शौक हो या बाहर कहीं जाना हो या कुछ भी हो। तो और नोटिफिकेशन भी मैं देखिए थोड़ा कंट्रोल करके रखती हूँ क्योंकि पूरे टाइम उन्हें टिंग टिंग टिंग बजता ही रहता है। तो ये सबसे थोड़ा बेहतर हुआ है।
<chuckles> जी। हाँ। बहुत अच्छी बात है, ये कह सकते हैं कि हल्का-फुल्का डिजिटल डिटॉक्स आप कर लेती हैं कि कुछ-कुछ महीने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक को उड़ा देना सबसे ज़्यादा अटेंशन तो वही लेता है, सही बात है। <chuckles> बहुत अच्छा लगा, आपने काफ़ी अच्छी बातें करी इस विषय पर काफ़ी एंटरटेनिंग भी थी। और उम्मीद करते हैं किसी नए विषय पर भी हम आपसे जल्दी ही जुड़ेंगे। बहुत धन्यवाद आपका।
हुँ, हुँ। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल, आपसे भी बहुत अच्छा लगा देखिए बात करके, मज़ा आ रहा था बातचीत में और मैं भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी।